Alam mo ano naguguluhan kasi ako. Hmm, kasi minsan napapaisip ako eh, kung about kasi sa friendship, ayan. Tama ba na parang ano kailangan ko na talagang kumbaga, ah, itigil kumbaga, ah, ako naman parang ganun self ko naman yung piliin ko, kumbaga ganun. Kasi meron nandito ako sa sitwasyon na, yung bang feeling na yung bang ang dami kong sinacrifice, ang daming effort mga ganun na ginagawa sa mga kaibigan. Pero hindi ko naman sinasabi na ah, ganun din gawin nila in-return, pero at some point parang kumbaga i-value yung mga, ah, ginawa ko din, no? Kaya ngayon is parang alam mo ba yung ano, yung feeling na siyempre nag-iba na yung, ah, situation ko ganun. Nag-iba na, <chuckles> nag-iba na din yung mga kaibigan mo yung ganun, yung ma bestfriend mo noon, ngayon parang hindi ka kilala yung mga ganung bagay ba. Kaya dun ako medyo ano eh, dun ako medyo napapaisip kung, hmm, itu itigil ko na lang yung pakikipag ano pa yun bang maki makikisalamuha pero kumbaga limited.
Mhm. Mhm.
Limited na. Oo, kasi me me mayro'n, ah, <tsk> sa amin 'yong situation na mayro'n 'yong ano, ah may ah include na do'n na 'yong, ano, eh, jealousy, 'yong mga, gano'n.
Hmm, mm.
'Yong inggit, 'yong mga gano'n. Kaya do'n ako, actually nahirapan sa circle of friends. Alam mo kung love pala 'yong ano, in involved do'n, nawawala 'yong friendship. Alam mo 'yon, na-try mo ba, 'yong gano'n?
Mhm. Ay, wait, wait, wait, iger i-ano ko ha, ah, kumbaga i-proccess ko. So, ang ibig mo bang sabihin na si best friend, best friend ang pinag-usapan natin dito, 'no, tama ba ako? Oo, ah, si best friend, kumbaga, ah, nagkaroon kayo ng problema, dahil sa pag-ibig, tama ba ako?
<scoffs> Mm, yoon. Mm, hmm, yes!
Ah. So, ah, kumbaga, ah, ex mo ba? O, ex-jowa mo ba, nagkagusto sa kanya or nagustuhan niya? Ano ba ah, sige i i-kwento mo.
Ah, kuwan, oo, masyadong mahaba kas medyo complicated din kasi itong ano namin, eh. <sniffs> Kaya, 'yon pas pasabi ko sa sarili ko na, "Mas piliin ko na yatang lumayo." parang nakakapagod. Kasi ganito, 'yan, circle of friends kami, 'no, <sniffs> itong, itong isang kaibigan, itong ka isang kaibigan ko, gusto niya 'yong isang ano, nanliligaw sa'kin.
Oo. Mhm, hmm, mm. Mhm. Oo. Mhm.
Ngayon ngayon, hmm, 'pag kinakausap ko lang 'tong si guy, uh tingin ng tingin. Yun bang kumbaga, ano kayang pinag-uusapan, ganun kasi siya. Pero actually noon kasi nakwento niya sa akin. Hindi ko pa naman sinasabi sa kanya na yung guy na gusto niya is nanililigaw sa'kin. Kinukwento niya yung about sa guy na gusto niya, eh, hindi niya alam na <chuckles> yun, yun pala pero hindi ko kasi masabi kasi siyempre friend kami 'no? Now, dumating sa point na kumbaga parang ayaw ko na yung ganong routine. Yung parang mag-aagawan, yung mga ganun.
Hmm. Mm. Mm, mm.
Kung baga kakausapin mo lang tapos biglang parang titingin, eh, hindi mo alam kung ano yung iisipin, yung mga ganun. Ngayon, eh, sabi ko sa sarili ko, "Sige, ipamigay ko na lang 'to sa kanya, bahala na lang siya. <chuckles> Sa kanya na."
Parang laruan ah. <chuckles> Oo. Mm. Kasi best friend mo.
Oo, sige sa'yo na, ganun. Kasi sa dami oo, ganun. Ngayon, eh, ano, meron akong isang friend din na ano, na guy, magka mag as in circle of friends kami. Itong si si si guy na pinamigay ko, um, may mga barkada din siya. Itong isang itong guy, ito yung nakatuluyan ko.
Mhm. Mm. Mhm. Mm. Oh, oo.
<chuckles> E asawa ko na siya ngayon. <chuckles> Ngayon ngayon itong friend ko na nagkakagusto sa kanya 'no, edi parang wala na siyang ano, wala siya syempre nag-asawa na ako, parang nawalan siya ng tawag nun, nawalan siya ng, kumbaga parang hindi na siya nate-threaten, ganun.
Mm. Mm, mm. Si friend, si best friend.
Oh, kasi syem Oo, kasi siyempre ah, hmm. Iba naman na yung pinakasalan ko, 'di ba? Tapos <sniffs> ngayon <gasps> itong <chuckles> pinakasalan ko din, may isa rin may isa pa akong kaibigan 'no. <sniffs> Gusto niya 'tong pinakasalan ko. <chuckles> Pero hindi ko naman hin hindi ko naman alam na etong si guy, yung si husband ko, eh, manliligaw siya sa akin, hindi ko naman alam yun. Kasi yung atensyon ko noon yung isa sa isang guy, di ba?
Mm. Mm, mm. Mm, mm. Mm, mm.
Ngayon, nag dumating sa point na kumbaga nagkaroon na ng ka ka kampihan. Kumbaga yung mga nasaktan na yoon. Sila na yung magkakasama versus me.
Hmm, mm. Oh, oo. Mas naiintindihan ko na. Oo, oh. Mm, na gets ko na.
Yun, 'di ba, gets mo? Komplikad
Pero ah, parang ah, base sa kuwento mo medyo, matagal na ba 'to? Gano na ba katagal na lumipas yung ganitong nagkaroon ng ah, sitwasyon na ganyan?
Siguro. Bagong kasal pa lang ako eh. Mm. 3 months 3 months ago lang, fresh pa lang siya, ayun. Oh, pero matagal na kaming magkakaibigan.
Hmm, so Fresh pala. So kumbaga, hmm Hmm. Mhm.
Mm. Kumbaga, eh, uhm, nasa 5, umabot na ng 5 taon.
Hm, okey. So medyo matagal na pala ano, na kayong magkakaibigan, yung tat kayong tatlong babae tama ko 'no? Tatlong babaeng involved tapos
Mm. Hindi, 2, hindi 2 babae tapos 2 lalaki tapos ako. Bale 3 kaming babae. Hmm, tapos Mm.
dalawang lalaki. Oo. So tama, 3 kayo oo, oo, at 2 ba lalaki, oo. So yung, kayong tatlong mag ah kayo lim 5 ay magkakaibigan, tama?
Mm. Oo, meron pa kaming ibang other friend. Pero yun yung nangya yun yung nangyari. <sniffs> Ay, yun, ah, tapos ngayon 'no, mag parang magkakakampi na yung mga yun 'no, nagsi anuhan na sila kasi itong si, si yung first girl na sinasabi ko sa'yo na may jealousy
Okey. Mm, mm. Mhm. Mm. Mm, oo.
kumbaga nagtataka siya, "Oh, baka, bakit parang ang bilis", parang ganun. Kwe parang kwestionable para sa kanya. Ngayon gusto niyang ano, guston nagsama sila nitong isang other girl, sila na yung mag-ano against me, ganon. Kaya sabik' and yung bang madami na silang, ah, ah, rumors mga ganun, na sinasabi. Kaya, akin, sa akin naman, peace of mind talaga yung ano yung hinahanap ko 'di ba? Mm.
Mm. Hmm. Mm, nga. Mm, ngayon naintindihan ko naman 'no, pero, ah, since na na lumagay ka na sa tahimik 'no, na nakapag-asawa ka na 'no. Ah, nagkaroon ba ng chance na nag-usap kayong tatlong girls na magkakaibigan, ah, tungkol dun sa mga naging hinanakit nila sa'yo, kumbaga nakapag-usap ba kayo ng maayos?
Hmm, 'no, ah, itong si first girl naman, ah, kuwan ah ah, ano na to? Nag hind-i hindi kami nag-ano, nag-formal na nag-usap kasi in in denial siya. Kaya hinahayaan ko na lang, oo, huwag ko ng pinapakialaman si first girl. Itong si second girl, yung second, eto yung ano, eto yung medyo malala. <gasps> Uy, girl grabe 'to. Ito yung malala na may aftershock until now, kaya yun, eto na nga yong decision 'to dito na pumapasok yung sinasabi ko sa'yo na parang ang hi ah, 'to yung medyo mahirap pa na para sa'kin, yung parang bang yung feeling, alam mo yung tipo na gusto mong lumayo na, gusto kong alam mo yun yung parang mag magkaroon ulit ako gusto kong magkaroon ulit ng ah, panibagong circle of friends, yung bang hindi toxic, yung bang walang walang kompetensya, yung ganon. Kumbaga tulungan lang, wala yung yung kasi dun dito ko natutunan actually na kung love pala ang involve, kahit magkakaibigan kayo, magbe-best friend kayo magkakawatak-watak kayo, oo yun yung pinaka-biggest lesson sa akin ngayong taon. Mm, kasi until now eh, par hindi pa rin kami okey ng itong second girl, eto namang sa first girl, pumapagitna lang siya pero more on ang kasama niya itong si second girl, kasi mga single sila, wala pa silang asawa. Eh, ako kumbaga sabi ko sa sarili ko na, tutal may asawa naman ako, kumbaga panibagong buhay na, hayaan ko na sila. Pero kahit hinahayaan ko sila, alam alam mo yung ganon na parang hindi na-value yung mga nagawa ko. Kumbaga kumbaga sana sana iniisip man nila yung bang effort, and yung mga sacrifice na ginawa ko before before sila mag ah, ang daming sinasabi. Eh, hindi ko naman kasalanan, kasalanan, hindi naman ako ang nanligaw, di ba?
Mhm. Mm. Mhm. Hmm, mm. Medyo mahirap, mm. Mhm, mm. Second, mm, hmm. Mm. Hmm, okey. Mhm. <chuckles> Sadyang mahaba lang yung buhok mo. <laughs> Oo naiintindihan ko naman yun 'no talagang
Eh hindi. <laughs> Ganun, kaya alam
Bukod sa pera.
Mm.
Isa yan sa medyo mahirap kapag pinag-awayan talaga ng mga magkakaibigan, 'no. Oo yun, siguro sige, go.
Mm. Oo. Kaya kaya alam mo yung parang gusto kong gawin, yung desisyon na ano iniisip ko is parang gusto kong lumayo sa kanila, gusto kong gusto kong magkaroon ng kumbaga nga'y ano, ah, kumbaga panibagong <chuckles> buhay ulit, something ganon o panibagong panibagong friend, circle of friends. Ayoko na yung ano parang ganon kumbaga parang gusto ko ang gusto ko ng maging friends is yung parehas kung may asawa na, para walang ganon na ano parang na alam mo yung feeling na parang natu-trauma ako kasi worst talaga. Mahabang kwento 'to, pero kung, um, may time pa sana ako ikwekwento ko lahat. Pero yun, yun yung buod ng ano kaya eto yung iniisip ko ngayon yung desisyon na parang pero kung lalayo ako baka isipin nila na, o nagbago siya na gan'to gan'on, baka mas lalo pa silang sasaya ganon pero parang sakin parang feeling ko the best yun, sa tingin mo kaya? <laughs>
Mm, mm. Mm. Mm, mm. Mhm. Alam mo, ah, siguro ang pwede mo na unang gawin syempre tanggapin mo nalang na talagang medyo mahirap itong, ah, gagawin mong desisyon 'no syempre kaibigan mo sila, at meron kayong mga pinagsamahan, 'no. Ah, pero hindi naman kailangan madaliin yung sagot. So, kailangan mo rin talagang pag-isipan 'no. So pwede mong timbangin kung anong medyo mas mahalaga or kung ano yung nararamdaman mo ngayon kung sobrang stress ka na, stress na yung naidudulot ng pagkakaibigan niyo, so medyo, ah, kumbaga, ah, mapapangangalagaan mo naman yung sarili mo 'no, yung mental health mo. So, kung kung sakaling, ah, kumbaga kung sakaling, ah, piliin mo na talaga na itigil yung pagkakaibigan mo pagkakaibigan niyo 'no, ah, gawin mo ito ng mahinahon at maayos, 'no. Ah, pwede mong kausapin sila once and for all para naman malinawan both sides, 'no, na medyo nahihirapan ka ng makipag ah, kumbaga nahihirapan ka na sa situation na, ah, i-explain mo yung side mo na kumbaga, ah, hindi ko naman nakikitaan ng, ah, kumbaga ng kasalanan na kasalanan mo yung mga nangyayari 'no, at ah, siguro maganda rin na mag ah, sorry ka, ah, or humingi rin ng tawad sa mga, ah, kumbaga nangyari kahit alam mong hindi naman talaga ikaw yung may kasalanan 'no para lang siguro baka
Oo. Oo. Mm. Mm. Ay, ginawa ko na, oo. Ginawa ko na pero, eh oh, it's oo. Alam mo ba, yung pagso-sorry ko kahit hindi ko nagawa? Alam mo ang ano, ending? Parang ako pa yung nagmukhang may mali talaga sa pag-sorry ko.
Ah, ginawa mo na, mm. Oh, mm.
Alam mo yun, yung ano ganon yung binabaliktad kaya nahihirapan ako eh, parang alam mo yung parang gusto kong mag-disappear na ganon. Yung basta parang oo parang ayaw ko na ayaw ko na sila, it's enough na parang, ganon.
Hmm, mm. Ayun so mas maganda talaga na pag-isipan mong mai mabuti, 'no timbangin mo kung talagang hindi na talaga at ayaw mo na, ah, kausapin mo nalang sila ng maayos, at ah, hmm, kumbaga mahinahon 'no para kumbaga parang, ah, relationship din niyan ng mag-jowa, 'no may closure din kayo. So hindi na hindi ka na hindi na sila mag-eexpect ng anything, any friendship from you parang ganon. So parang magka-cut na kayo ng ties kung talagang napagdesisyonan mo na. Para naman siyempre, ah, bilang ikaw 'no medyo nai-stress ka na, at least magiging peaceful na talaga yung nararamdaman mo.
Mm, tsaka gusto ko na talaga ng ano kumbaga ayoko ng drama masyado silang madrama. <chuckles> Da oo, pero maraming salamat sa'yo ah.
Mm, tama, oo. Ay Maraming salamat din at paalam.